Ähm, ich denke, es ist 'n guter Anreiz für neue Ideen. Also, ich erwische mich ja schon öfter damit, äh, wenn ich einfach mal durch, ähm, besagtes, äh, Social Media einfach durchscrolle und mir der Algorithmus Dinge vorschlägt, und dann kommt es eben vor, dass man dann, äh, hier gesagt bekommt: „Äh, neue super Serie wird jetzt, äh, hier und dann rauskommen.“ Da äh, da würde ich schon sagen, dass Social Media einen 'n bisschen beeinflusst, was man als Nächstes gucken könnte.
Mhm. Mhm. Mhm. Hm, ja, das stimmt natürlich. Also, es gibt, glaube ich, sehr viele Serien oder auch Filme, äh, an denen man gar nicht mehr vorbeikommt, äh, durch Social Media, ähm, wobei ich mich auch frage: „Wie war das denn dann früher überhaupt?” Also
Mhm. Ja, klar.
da hat man ja trotzdem auch meistens schon irgendwie mitbekommen, was irgendwie jetzt groß vielleicht als neuer Blockbuster im Kino läuft, oder?
Also, im Kino wüsste ich es jetzt grade gar nicht, also, wenn dann auch wirklich vielleicht über's Internet ich weiß gar nicht, wie das, äh, ganz früher war, ähm, wenn ich drüber nachdenke, was, äh, man im Fernsehen geschaut hat oder wenn was man ja, dann war's dann war's tatsächlich eher solche Magazine, wo dann irgendwie mal, äh, für die ganze Woche mal so 'n ganzer Plan drinstand, was abends immer so läuft. Tatsächlich auch öfter durch Werbung, wenn man mal irgendwie nachmittags nach, äh, Arbeit, Schule, wie auch immer, mal kurz den Fernseher angeschmissen hat und dann die Werbung lief hat man ja auch schon öfter gesehen hat äh, also man hatte ja dann schon öfter gesehen, dass zum Beispiel, äh, die sagen, wo um die 20:15 Zeit an einem Samstag oder Freitag, ähm
Mhm. Mhm. Ah, okay. Ja. Ja, okay. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. <chuckles> Die die gute Prime-Time.
Genau, die gute Prime-Time, ähm, da hat man sich, glaube ich, auch tatsächlich, äh, f mehr Zeit dafür genommen. Man hat ja 'n richtigen Termin auch irgendwie festgelegt: „So am Samstag möchte ich den Film schauen.” Und nicht
Ja. Mhm. Ja, stimmt. Da hatte man das immer schon relativ früh auch auf'm Schirm dann dadurch, dass man das halt in so 'nem Prospekt gesehen hat und sich dann überlegt, ob man das gucken möchte.
Genau.